ええ、そのいとこは、何歳ぐらい年が違うんですか？
んではい。 私の5つ上ですね。私のいつつ上ではい。で、ほんと、ん
あ、年上で、男性、女性どちらですか？
女性です。
あ、同性なんですね。
あ、はい、同姓ですごく、あの、小さい時から可愛がってくれて仲良くしてたんですけど、こないだ、まあ久しぶりに会って、その、結婚の話になったんですよね、結婚の話に。で、彼女
ええ。 ええ。 ええ。 それはどちらの結婚ですか？
あ、そのいとこのです。
あ、いとこの結婚の話で。あ、はい。
あ、はい、いとこの結婚の話になって、ま、アドバイスを求められたんですよ。この、こういう人と今お付き合いしてて結婚するんだけど、みたいなお話になって、で、なんかちょっと、「うん？」ていう、ちょっと大丈夫かなっていう部分があったので
ええ。 ええ。 あ、その男性にってことですか？ど
ああ、そうですそうです。そのいとこの結婚相手に対してちょっと「うん？」て思うところがあったので、もちろん会ったことはないので私は。なので、それこそ、ずはい。
ええ。 ああ、ちなみに、どどんなところで、「え？」って思っちゃったんですか、その男性は。
うん、え、金銭感覚っていう面ですかね。
だらしないんですかね、金銭的に。
そうですね、ちょっと借金があってみたいな感じのお話で、「あ、そうなんだ、ん、でも大丈夫なの？」みたいな感じで、私は「そのけ絶対やめた方がいいよ」とはゆってないんですよ。もちろん結婚するのは彼女なので、私はゆってなかったんですけど、で、す、なんかその子から、いまあでもその子は多分、受け取り方の問題だとは思うんですけど、「え、なんで、なんかその付き合ってる人もいなくて、結婚の予定もない、あなたにそんなこと言われなきゃいけないの？」みたいな、感じのことを言われたんですね。
ああ。ああ。 あ、はい。 ええ。 はい。 ええ。 あ、はい。 ああ、あ、じゃ一応遠回しに反対はしたって感じなんですか？
す遠回しっつか、「大丈夫なの、それって？」っていう感じですね。「ほんとに大丈夫なの？」うふん。
ああ、もうその、いとこはもう結婚っていうか、もうか日取りまで決まってる感じなんですか？
うーん、でも結構、あ、すう結婚ま、でもそうですね。いつまでは決まってないんですけど、結構まあ、前向きに考えてるっていう感じなんですけど、多分その従姉のお母さん
あ、こんや

ああ、お父様お母様はその借金が原因で離婚されちゃったってことですか？
そうですね。っていうのがあったので、だから多分いとこはゆってないんだと思うんですよ。その、私の叔母になるそのお母さんに。
ああ。 ええ。 ええ。
反対されるの多分、分かってるので、でも多分私には仲がいいから、すごいゆってくださったと思うんですけど。
はい。 ええ。
でも私も私で、「うん？大丈夫なのかな？」っていう風に思ったんで、「そうなんだ」って流せなかったんですよね。なんかこれで、あまり関わりのない人物だったら、「ええ、そうなんだ、大変だね」みたいな感じでもしかしたら流せてたかもしれないんですけど、まあ小さい時から可愛がってくれてた、いとこなので。なんかそれで、相手側そのいとこが感情的になったことにも驚いてしまって、なんか、「悪いことゆっちゃったのかな」みたいな。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
あ、日頃そういうあの感情的にはならないタイプですか？言いたいことはスパッとゆっても。
あ、ならないですね。そうですね。あ、向こうが割と言いたいことをズバってゆってくるタイプなので、それこそ私がなんか、することに対して。
ええ。 ああ、じゃ向こうも
そうですね、「いや、それはやめた方がいいよ」みたいな感じで、いとこは言うタイプなんですよ。でも
はあ。今まではそうやって「やめた方がいいよ」って言う立場だったのに、今度は言われたから余計、感情的になったのかもしれないですよね。
そうですね、私もなんかちょっとこの言い方嫌だなって思っても、あんまり、突っ込まないでいたので、小さい時から。なので、多分、そのいとこが結婚の話っていうことになって、私が、初めてでもないですけど、なんか逆に、「え、大丈夫なの？」ってなんか言い返してきたことに対して多分、感情的になったんですよね。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
ああ、なるほど。ああ、でもあなたが相手のことを思って、あのアドバイスしたことはほんとに重要っていうか、相手の思いやる気持ちで行動に出たことなので、全然気にする必要はないと思うんですよね。あなたは正しいと思うんですよ。
うーん。 うーん。 うん。 はい。 うーん、ただ、ちょっとなんか気まずく空気が気まずくなってしまったので、それをなんかどうどうすればいいものかなって思ってはいるんですよね。うーん。
ええ。 ああ。ま、LINE とか繋がってますか？